Heu, j'ai l'habitude du stress et de l'anxiété. On va dire ça, comme ça! Je me suis un peu
D'accord, c'est devenu ta ta base! <laughs>
je me suis un peu entraîné à à vivre avec. Hem, voilà. Et c'est là, qu'intervient justement le sport, puisque c'est ça qui me permet de pouvoir le canaliser. De pouvoir le dissoudre.
D'accord. Eh oui, c'est une une grosse une grosse béquille, ouais, pour le stress, ouais, ouais.
Ouais. Et puis après, il y a aussi, effectivement, l'alimentation. Heu, alors, c'est c'est c'est ouais, c'est vrai qu'effectivement, heu heu, c'est un point important. Heu, la le fait de manger beaucoup plus sain, heu, d'arrêter, effectivement, bah, de manger beaucoup moins de fast-food, heu, d'aller plutôt chercher des fruits et des légumes de saison, heu, au maraîcher, à côté, heu, qui fait du bio ou du presque bio, c'est c'est aussi
Oui, totalement. Ouais, bien sûr. Tu dois sentir, j'imagine, le le bien-être de même sur c sur le mhm
Ah ouais! Ouais, ouais.
sur de court terme, de sentir le bien-être, voilà, de d'une bonne alimentation, heu, c'est, heu, c'est assez flagrant, quoi.
Mmh. Mais, heu tu vois, heu, quand on parle de parcours santé, justement, heu heu, éviter, heu, d'acheter, heu heu des aliments qui sont trop traités avec des pesticides, heu heu, faire, heu
Ouais, bien sûr. Essayes de manger, heu, bio en général?
Ouais, ouais, ouais, vraiment ça, oui! Je je le alors, heu, bon, bah, ça ça ça a quand même un incident dans le porte-monnaie, parce que ça coûte quand même un petit peu plus cher. Heu, glo globalement, ça coûtait un petit peu plus cher. Mais, c voilà c'est ça, si tu sais pourquoi tu le fais. Heu, en tout cas, moi, je le sais, pourquoi je le fais! Et, t avec les bénéfices que ça a, en tout cas, sur ma santé, heu, je suis content de mettre un petit peu plus d'argent pour me dire: «OK, bah je mange bien, je mange de saison.». Je sais que puis, même politiquement parlant, je sais que ça va pas, voilà, heu, à des géants de l'industrie, de l'agro-industrie et je sais que ça va à mon petit maraîcher, du coup, derrière. Et puis, ça permet aussi de donner de l'impulsion, heu, à d'autres gens, aussi, qui ont envie de bien consommer, pour faire attention aussi à leur à leur sor à leur santé. Je pense que c'est c'est important aussi.
Mmh, OK. Eh oui. Oui, tout à fait, ouais. C'est pas la même qualité, après, aussi. Mmh. Mais, oui, hem, tout à fait. Ça fait sens, ouais. Mmh mh. Mouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que, hem est-ce que tu as eu un déclic, pour commencer vraiment à prendre plus soin, par exemple, à manger mieux, à à refaire du sport? Est-ce qu'il y quelqu'un qui t'a motivé, ou c'est venu un peu naturellement, c'est revenu de par, heu, ton observation des choses?
Mmh mh. Est-ce que j'ai eu un déclic en particulier? Heu, est-ce que j'ai eu un déclic en particulier? Hem, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Heu, je pense que j'ai senti en moi, en fait, une baisse d'énergie quand je fumais, que je tombais plus malade.
Mmh, d'accord. Tu as écouté ton corps, hein, finalement?
Ouais, c'est ça. Mais, ça a pris du temps, quand même. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ouais et, heu, je sent
Bien sûr. Ah, oui, c'est u une observation, heu, sur le long terme, heu
Et et puis je sentais qu'il y avait un manque aussi. Heu, le le ouais, tout à fait! Et heu, je sentais vraiment que le sport, finalement, c'est vraiment quelque chose sur lequel, heu heu, on peut avoir heu, ouais, c'est quelque chose qui peut vite nous manquer. Et moi, ça m'a beaucoup manqué. Heu, de faire du sport.
Ah, d'accord, manque de bien-être, j'imagine? Ouais, ouais. OK. Mmh d'accord. Donc tu as senti l'appel, heu, pour pour y revenir, et tu en as vu les résultats. Est-ce que tu pour est-ce que tu aurais 3 conseils simples, par exemple, à donner, à quelqu'un qui qui débute dans son parcours de santé, qui sait pas trop où il en est, heu?
Ouais. C'est exactement ça.